Ya, bir süredir, eee, üzerine düşündüğüm bir konu var. Eee, aslında sağlığımla alakalı bir durum bu ama düzeltmezsem, yani, yakın zamanda problemler yaşayacakmış gibi hissediyorum. Iıı, özellikle, yani, beslenirken, eee, şekeri çok fazla tükettiğimi düşünüyorum ve, eee, yani, eee, bu konuda bırakmam lazım olduğunu hissediyorum. Ama, eee, bırakmaya çalışırken de, ya, bazen, eee, duygusal ataklar geçirebiliyorum, yani, sanki vücudum tekrardan onu istiyormuş gibi. Eee, bu konuda, eee, aslında birazcık seninle konuşmak istedim. Eee, yani, belki bana tavsiyeler verebilirsin, önerilerde bulunabilirsin. O yüzden buraya geldim.
Hı. Anladım. Öncelikle, teşekkür ederim, eee, benimle paylaştığın, fikirlerimi sorduğun için. Tabii ki, iii, paylaşmak isterim seninle fikirlerimi ama öncesinde biraz daha, böyle, konunun, eee, derinlerine inip aks aslında detaylarını öğrenmek istiyorum. Eee, mesela, iii, bu şeker tüketimini azaltma ihtiyacın ne zaman başladı aslında onu da merak ediyorum. Yani, hep, böyle, şeker tüketimin fazla mıydı? Bir yerde, böyle, bir belki, ha iii, sağlıkla alakalı bir problemin mi çıktı ortaya ya da "Belki yaş ilerliyor, gerek yok, işte, biraz azaltmam lazım." gibi mi düşündün? İii, bunun biraz, iii, başlangıcını merak ettim.
Tabii. Anladım. Eee, yani, aslında, ııı, şöyle, ya, uzun bir süre aslında ben, eee, tamamen şekerden uzaklaşmıştım. Yani, ne bileyim, kahvemi, çayımı içerken hiçbir şekilde şeker kullanmadım uzun yıllar boyunca. Eee, çikolatadır vs.dir, işte, tatlılardır, ııı, bunlara çok dikkat ettim ama, ya, özellikle, eee, son 3 aydan beri, eee, ya, bunu bayağı bir abarttığımı düşünüyorum. Yani, eee, çikolata, eee, a açıkçası buna biraz dayanamıyorum ve, eee, bir kere başlayınca da, eee, herhâlde vücut mu alışıyor bilmiyorum. Eee, belli bir süre sonra, ya, bu alışkanlıklarımı bayağı bozdum. Yani, eee, artık eskisi gibi şey yapıyorum, eee, çaya, kahveye yine şeker atmaya başladım. Eee, yani, tabii, eee, bir yandan, eee, bunu düzeltmem lazım çünkü, eee, alışık olmadığım sisteme yine bir dönüş yapınca vücudum ister istemez tepki vermeye başladı. Yani, gün içerisinde normalde şeker, eee, hiç aramıyordum ama, eee, şu anda hiçbir şekilde ne kahveyi ne de, eee, çayı şekersiz içemiyorum. Eee, kendimi kötü hissediyorum bu konuda. Bir yandan da, eee, şey diyorum, yani, eee, sonuçta, yani, yaş geçecek illaki ve, eee, ileriki yaşlarda, eee, bunun şeyini de çekmek istemiyorum. Bazen, böyle, gün içerisinde şey oluyor, işte, hani, eee, kan şekeri düşer ya, işte, bir, eee, göz kararır, bir şey olur falan. Ya, bunları bile hissetmeye başladım. O büyük ihtimalle, eee, kan şekerimdeki, eee, ani yükselmeler, şey yapmalar, eee, bayağı bir etkiliyor. O yüzden de dedim ki, hani, "Artık bunu benim düzeltmem lazım, eee, bir şeye girmem gerekiyor." ama, eee, yani, kendimi şey hissediyorum, yani, eee, kötü hissettiğim anlar oluyor.
Ne güzel. Hadi ya. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, aslında geçmişte, eee, bunları daha az tüketirken bir anda, eee, bunlara tekrar başlaman, işte, çaya, kahveye özellikle çünkü insanlar, eee, genelde, eee, çayı, kahveyi, eee, Türk kültüründe de vardır bu, çok sık tüketebiliyorlar ve bunlara şeker attığında aslında günün, ya, her günün neredeyse bir şekilde şekerle içli dışlı olmuş oluyor. Peki, eee, şunu da merak ediyorum. Eee, bu şeker tüketiminde veya tatlı, çikolata artık senin, böyle, en çok hoşuna giden şey neyse, eee, bu tarz şeyleri tükettiğinde hangi duyguları hissediyorsun? Mutlu mu oluyorsun? İşte, eee, stresini atmak için mi bunları tüketiyorsun? Çünkü bazı insanlar da vardır ya, hani, eee, stresli olur ya da üzgün olur, sinirli olur. Bir şekilde, eee, tatlıyla aslında onu biraz, ııı, geçiştirmek isterler. Sen ne hissediyorsun bunları, ııı, tükettiğinde?
Doğru. Evet. Yani, evet aslında, eee, şöyle diyebilirim. Mesela, eee, genelde bu, işte, eee, kahve, çay içme şeylerim, eee, genelde ofis zamanında oluyor ve bazen çok tüketebiliyorum, yani, günde 5 bardak, 6 bardak hatta 7-8 bardağa bile çıkabiliyorum. Bu da, işte, mesela genelde mola verdiğim zamanlarda oluyor. Dışarı bir hava almaya çıkıyorum, işte, sigaranın yanında, eee, kahvedir, çaydır bunu tüketiyorum ve, eee, şeker koyduğum zaman <chuckles> fark ediyorum ki, aslında biraz daha kendimi mutlu hissediyorum. Yani, o işin vermiş olduğu stres, eee, günlük şeyler bir bir anda, böyle, rahatlamış oluyorum ve bayağı bir ke keyifli geçiyor aslında. Iıı, ama, tabii, yani, sonrasında da şey geliyor ister istemez, eee, bir suçluluk duygusu geliyor. Yani, evet, ben bundan keyif aldım ama, eee, sonuç olarak vücuduma da bu kadar şeker, eee, aslında sokuyorum. Yani, 5-6 bardak düşündüğün zaman her seferinde, işte, 1, eee, şeker, 2 kesme şeker falan eklediğimi düşününce, yani, 7-8 en en azından 7-8 küp şeker, eee, ekliyorumdur şu anda. Sadece çay ve kahveden gelen, tabii bu.
Hı hı. O! Evet. Doğru. Evet. Aslında, iii, dediğin gibi, iii, çü miktarlar çok fazla ve yaş da ilerledikçe, eee, aslında sağlık problemleri de ortaya çıkabil çıkarabilir. O yüzden aslında belirlediğin hedef, eee, yani, konunun başında bahsettiğin, eee, tüketimi azaltma, eee, isteğin aslında çok kıymetli ve cidden vücudun ve geleceğin için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Peki, eee, şimdi, eee, bu tarz tüketimleri, iii, hangi durumlarda yaptığını da merak ediyorum. Tamam, çay, kahve sürekli zaten günlük, iii, bu arada 10 kahve çok, eee, fazla olabilir. Onu da söyleyeyim. Sadece şekerden ziyade 8-10 kahve. Eee, bu kafein miktarı bilmiyorum, eee, kafeinsiz mi içiyorsun ama eğer normal kahve içiyorsan, eee, ciddi anlamda kalp çarpıntıları da yapabilir ve, eee, vücuduna zararlı da olabilir. Sadece şeker değil, iii, kahvenin ve çay da aynı zamanda zaten çayın da çok fazla tüketimi, eee, genel olarak vücuda sağlıklı, ııı, olmazken, kahve kesinlikle bir yerde, eee, tetikleyebilir. Eee, bunu da aslında seninle paylaşmak istedim. Peki, herhangi bir sağlık sorunu, hani, dedin ya, "Bazen böyle baş dönmesi gibi şeyler hissettim." diye. Herhangi bir kontrole gittin mi? Şekerle alakalı bir sorunun var mı sence?
Kesinlikle. Haklısın. Tabii ki. Eee, yani bununla alakalı, eee, kontrole hiç gitmedim ama gitmeyi kesinlikle isterim. Çünkü bu söylemiş olduğum göz kararmaları vs. falan bunlar oluyor. Aynı zamanda, işte, eee, senin de bahsettiğin gibi yüksek, eee, kafein tükettiğim için, eee, bu bazen, eee, çarpıntı vs. de yapabiliyor bende ve, eee, bazen kendimi bu konuda kötü hissediyorum. Yani kalbim böyle bir anda pır pır pır ediyor ve, eee, göğsümde o baskıyı hissedebiliyorum. Yani, eee, kalp sağlığı konusunda, eee, yani sıkıntı yaşayabileceğimi biliyorum. Çünkü şimdiden, eee, emarelerini göstermeye başladı. Aslında bir yandan da korkumun da sebebi bu. Eee, yani bir an önce bunun beni düzeltmem lazım ve sağlıklı bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Eee, yani şey, eee, konusunda kesinlikle bir doktora gidip aslında bir kan değerlerimi ölçtürmek, eee, şu anki durumum ne, bir problem var mı, bunlara baktırmayı kesinlikle isterim.
Evet. Hı hı. Tabii. Imm, kesinlikle, eee, bence de bir an önce bir kontrole gitmekte fayda var. Eee, bu durumda aslında, eee, kafamda birkaç şey bir şey oturdu ve seninle paylaşmak isterim. <clears throat> Aslında, eee, bu tatlı ihtiyacı ya da şeker tüketimi ihtiyacı gayet normal, onu baştan söyleyeyim, seni çok iyi anlıyorum, yani, eee, sonuçta bu bir alışkanlık, işte, kahve ve çayla zaten gelen bir şeker tüketimi var ama burada sana söyleyebileceğim, eee, şeyler genelde alternatif tüketimler. Nedir mesela? Şimdi, iii, yavaş yavaş zaten çay, kahvede, eee, şeker azaltılabilir ya da bir anda 0'a gidebilir ama mesela yediğin şeylerden örnek vermek istiyorum. Mesela, eee, paketli gıdalar veya tatlılar yerine, eee, bunların alternatif şeyleri var. Nedir? Protein bazlı, eee, mesela gofretler falan var. Bunları bilmiyorum hiç denedin mi ama ciddi anlamda tatları, eee, lezzetleri herhangi bir çikolatadan çok farksız. Eee, bunları bir denemeni ya kesinlikle bunları denemeni tavsiye ederim. Hem, eee, sağlıksız, eee, değil, aynı zamanda vücuda da faydalı. Yani, eğer aktif, işte, spor yapıyorsan veya, böyle, hareketli bir yaşantın varsa bu tarz proteinli ürünler de ciddi anlamda sana, eee, vücuduna da faydalı olacaktır. Aynı zamanda, eee, şunu kesinlikle söyleyebilirim sana, eee, yediğin tatlı ürünlerinin de yerine geçecektir. Başka şeyler de söyleyebilirim mesela, eee, bu, eee, yulaf bazlı gofretler var, bunların içinde üzümler, işte, doğal şekerler olan, işte, kuruyemişlerden yapılan, eee, gofret tarzı şeyler de var, bunlarda kesinlikle doğal şeker olduğu için, eee, vücuduna diğer paketli gıdalar gibi zararı olmayacak, aksine hem lezzetli hem, eee, metabolizma ve sağlık açısından da faydalı olabilecek, eee, ürünlerdir bunlar. Aynı zamanda kahve ve, eee, çaya geri dönmek istiyorum çünkü bu çok kritik. Hem şeker hem kafeinden dolayı söylüyorum bunu. Eee, belki, eee, sigara kullanıyorsundur. Bazen insanlar şey oluyor ya, biş kahve sigarayla güne başlayayım, işte, eee, çalışıyorsam molalarda bir kahve sigara yapayım diye ve o kahve sürekli akıyor gidiyor. E, sen şimdi bunu bir de şekerle tükettiğin zaman, eee, ve günde 8-10 kahvelere çıktığın zaman, eee, bir yerde ciddi anlamda seni etkileyecektir. Ne yapabilirsin? Eee, mesela sabah uyandığında kahve yerine kesinlikle portakal suyu tüketmeyi denedin mi bilmiyorum ama bir d eee, denersen farkı da göreceksindir. Hem enerjin artacak hem de, eee, mesela 1 bardak kahveyi aslında orada hayatından çıkarmış olacaksın. Tabii ki portakal suyu da şekersiz bir şey değil ama en azından kendi şekeri, portakalın kendi şekeri olduğu için vücuduna kahve kadar zararı olmayacaktır ve yavaş yavaş mesela 2 küp şeker atıyorsan belki bunu 1,5'a sonra 1'e düşündüğünde o farkı ciddi anlamda an ami anlamayacaksın ve bir süre sonra artık sad sade içmeye devam edebilirsin. Bilmiyorum bu söylediklerim sence, eee, nasıl geliyor kulağa?
Tabii ki. Doğru. Gerçekten mi? Evet. Anladım. Anladım. Kesinlikle. Anladım. Yani evet aslında, eee, bayağı mantıklı geliyor. Çünkü ben, eee, genelde mesela şimdi kahvede, çayda falan, eee, şeker tüketiyorum ama bunun yanında mesela gün içerisinde eve geldiğimde özellikle, ne bileyim, işte, bir pudingdi, eee, tatlıydı falan, eee, yemeğin yanında götürüyorum onu. Eee, ama söylediğin şeyler, eee, gayet mantıklı. Yani içerisinde, eee, direkt böyle doğal şekeri olan, eee, işte, gofretler ola protein bazlı ya da, ne bileyim, üzümdü, muzdu, eee, bu tarz şeylere yönelmek benim için mantıklı olabilir. Eee, ben, eee, açıkçası bunları, eee, çok bilmiyordum. Markette genelde, eee, iş işte şekerleme tarzı ürünler, hani böyle kasa kenarına falan konulur ya, genelde hep onları görüyorum ben. Eee, belki birazcık, eee, marketlerde yapacağım araştırmalarla bu ürünleri bulabilirim ve kesinlikle denemek istiyorum. Çünkü yani şu anda, eee, sağlığım gerçekten yani eğer, eee, bir şey yapmazsam, eee, yakın zamanda bir problem yaşayacağımı düşünüyorum ve, eee, bunun bir şekilde üstesinden gelmem lazım. Eee, sonuçta yani sağlığı bir kere kaybettiğin zaman geri getirmek çok zor, eee, ve bu şekilde senin de bahsettiğin, eee, şeyler bayağı bir hoşuma gitti aslında, ufak, eee, değişikliklerle, eee, bunu bir dengeye sokabilirim. Eee, ben çok teşekkür ederim, eee, beni, eee, dinlediğin için ve verdiğin tavsiyeler için. Umarım, eee, bunları bir şekilde hayatıma sokar ve, eee, hızlı bir şekilde sonuç alırım.
Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet. Ben teşekkür ederim benimle içtenlikle paylaştığın için. Umarım faydalı olmuştur.
Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.